Bueno, fue hace unos días, yo asumo que ellos deben estar muy cercanos a entregarme los resultados porque, pues el médico me me comentaba que normalmente esos resultados a las 72 horas ya ellos máximo tienen, pues a menos que consigan algo distinto y entonces sí se tome pues un poco más de tiempo. Y eso es la parte que me tiene un poquito como, ay, como angustiada porque han pasado ya pasaron 48 horas, estamos hoy, exactamente son las 70 es el tercer día, pues, y ya sí me está como generando angustia, aunque quiero mantenerme positiva, no quiero como perder la calma y y como te digo, como no he sentido nada así extraño, eh, realmente no no m no me quiero, pues, eh, ir al extremo, ¿no? Y y tener prese pensamientos negativos, pero bueno, voy a esperar el día de hoy, el final del día de hoy si no escucho nada pues, ya veo qué hago.
Okey. Ya están listos. ¿Que se están tomando tiempo? Ya. Sí, y Sí. Claro, no, mantente positiva, eso es importante. Ten pensamientos positivos y ten en cuenta también que esto es el proceso, el tiempo que se toman los laboratorios y que se toma el doctor y que no va a pasar nada grave, que tú estás bien, sobre todo, bueno, porque no tienes ningún síntoma, no sientes ningún dolor, fue tu examen de rutina regular, pero te preocupa demasiado el resultado cuando en este momento no has recibido el resultado. Entonces, trata de de cambiar esa preocupación por algo que sea positivo, que no, el resultado va a estar bien y se están demorando, eso es normal, que ellos se demoren. No pensar más en que de pronto se están demorando un poco más de tiempo, ni siquiera un poco más de tiempo, porque todavía están en el plazo que por lo general los los los doctores dicen, pero te estás adelantando.
Ujú. Bueno. Ujú. Sí, el tema es que fíjate, tan pronto yo menciono y es que lo tengo, debo, es un deber que tengo que mencionar el el tema del cáncer que tuvo mi mamá, enseguida eso la cara de los médicos se les transforma. Y yo creo que es lo que más me genera angustia, porque de verdad que verle la cara a ellos, de hecho, tan pronto se lo mencioné, el médico llegó y de inmediato llamó a la enfermera y le dijo: "No, eh, a aquí hay una orden para hacerle un escaneo, para hacerle un un MRI, una una imagen", ¿no? Sí, y y bueno, nada, me la hicieron. Realmente no es algo que es doloroso ni ni es invasivo, es bastante sencillo, pero pero sí, pues al no tener la respuesta en los tiempos que ellos dijeron, aunque todavía me estoy adelantando, la verdad, porque ellos ellos me dijeron 72 horas y hoy al final del día, si ya no me dan respuesta, pues sí, contacto al médico, pero por ahora, pues mente positiva.
Correcto. Sí. Sí, una to Ajá. Okey. Entiendo. Sí. Te estás adelantando. Ujú.

Totalmente, ella te va y ella hasta hasta te va a poder calmar: "Mira, que mientras yo esperé los resultados, yo estuve tranquila, yo hice esto". Y bueno, como dices tú: "Hablar de la propia experiencia de ella". Entonces, comentarlo también con otra persona es buena idea. Entonces, no te quedes tú con eso tú sola, y busca distracciones, lo que te propuse también, sal a caminar, despeja la mente un rato, si el clima está rico, si está fresquito, aprovecha, ten un contacto con la naturaleza, 15 minutos, 20 minutos, eso te despeja y y llegas renovada, con otro aire.
S así es. Mm, claro, sí. Definitivamente. Mira, voy a hacer todo eso que me estás diciendo, sobre todo, pues, tomar un poco de aire, levantar la cabeza, tratar de salir de de de ese enfoque que tenía en todo lo malo que se me cruza, esos pensamientos negativos que no lo abandonan a uno. Y, muchas gracias de verdad, porque me me abriste el panorama, ¿no?
Ujú. Sí. Ujú. Así es. Con mucho gusto, y muchísima suerte, un placer.